วันเนี้ยครับผม มีเรื่องอยากจะมาขอคำแนะนำ ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายนิดหนึ่งอะครับผม เพราะว่าเราอะเพิ่งมีการที่แบบว่าไปผ่าตัดไส้ติ่งมา ทีเนี้ยทางคุณหมอเองอะ เขาก็มีแจ้งไว้แล้วแหละครับว่า แบบว่าอย่าออกกำลังกายหนักนะ ช่วงนี้แบบออกกำลังกายได้แต่ว่าอย่าหนักมาก เพราะว่าแผลเราอะมันสนิทดีแล้วเรียบร้อยอะไรทุกอย่าง ตัดไหมออกหมดแล้ว แต่ว่าเราอะด้วยความที่มันก็หยุดไปนานแล้ว ก็อยากจะกลับมาออกกำลังกายอีกครั้งบ้าง ก็เลยอยากจะขอคำแนะนำหน่อยว่า เราออกเลยได้ไหม? หรือว่าเราควรรอก่อนดี? อะไรแบบเนี้ยครับ
อือ อ๋อ เข้าใจเลยค่ะว่าในเรื่องของการหยุดออกกำลังกายไปสักพักเนี่ย สำหรับคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไร เข้าใจคุณเลยค่ะ อย่างนี้นะคะว่า ในการผ่าตัดของคุณน่ะค่ะ ผ่านระยะเวลามานานหรือยังคะ? ในการที่คุณได้พักฟื้นแบบเนี้ยค่ะ กี่วันแล้วเอ่ย?
อืม ครับ อา ถ้านับตั้งแต่ ถ้าวันผ่าตัดจนวันออก เอ่อ ต้องเอานับตั้งแต่วันที่ตัดไหมดีกว่าเนาะ ถ้าวันที่ตัดไหมจนแผลแห้งสนิทแล้วอะครับ มันน่าจะผ่านมาเกือบ ๆ 2 เดือนแล้ว ใช่ ทีเนี้ยเราอะ ตอนเนี้ยมันยังกังวลอยู่ว่า เราอะเล่นไป แล้วมันจะไปเจ็บที่แผลหรือเปล่า? หรือว่ามันจะทำให้แผลปริ หรือแผลฉีกไหม? แผลมันดู อ ตรงข้างนอกเนี่ย มันดูผสานกันแล้ว แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าข้างในมันจะไปกระทบ หรืออะไรหรือเปล่า? ก็เลยยังกลัวอยู่ว่าถ้าออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งอะจะไปกระทบไหม? อะไรแบบเนี้ยครับ
อืม โอ้ เข้าใจเลยค่ะว่าทางคุณเนี่ยก็อาจจะยังมีความกังวลว่า เริ่มต้นการออกกำลังกายได้หรือยัง? เพราะว่าเราก็พักฟื้นมาในระยะเวลาก็นานพอสมควรแล้ว แต่เพียงแค่เรายังแบบว่ายังไม่ค่อยไว้วางใจ อย่างนี้นะคะ เอ่อ ในตอนเนี้ยค่ะ เรามีเอฟเฟกต์อะไรบ้างไหมคะ? เช่น ยังมีการปวดตึงแผลอยู่ หรือแบบว่าเวลาเคลื่อนไหว แบบว่าในท่าทางแบบว่า ก้ม ๆ เงย ๆ เนี่ย อ่า บริเวณแผลของคุณเนี่ย อ่า ยังรู้สึกปวด หรือว่ายังรู้สึกเจ็บบ้างไหมคะ?
ใช่ ๆ ใช่ครับผม อืม ถ้าแบบว่าข้างในเลยอะครับ ตรงข้างในแผลเลยอะ อืม มันอาจจะมีบ้างบางครั้ง เหมือนกับมันก็ตึ๊บ ๆ ของมัน แต่ว่าไม่ได้รู้สึกปวด หรืออะไรนะครับ เหมือนมันก็แบบรู้สึกเฉย ๆ ว่า อ๋อ โอเค ตรงเนี้ยคือจุดแผลนะ อะไรแบบนั้นมากกว่า แต่ว่าถ้าเป็นแบบปวดเลย หรือแบบว่ากล้ามเนื้อยังตึงอยู่ อะไรอย่างเงี้ย ไม่มีแล้วครับ มันเหมือนกับมันหายไปแล้ว แต่ผมเองอะ ก็ไม่รู้ไงว่า มันจะเล่นได้เลยหรือเปล่า? เพราะหมอก็เคยห้ามไว้ แต่คือมันก็ทิ้งเวลามานานแล้วว่า มันน่าจะออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งได้แล้วนะ มันก็เลย ย ยังแบบลังเล ยังกังวลตัวเองอยู่ว่า จะออกดีไหม? หรือไม่ออกดีไหม? อะไรแบบเนี้ยครับ
อือ อา ค่ะ แล้วอย่างงี้นะคะ ด้วยความที่ทางเราอะค่ะ เคยไปตัดไหมในช่วงที่ก่อนที่แบบว่า อ่า เราจะตัดไหมเสร็จเนี่ย คุณหมอ หรือคุณพยาบาลเนี่ย มีคำแนะนำยังไงบ้างไหมคะ? เช่น ในเรื่องของการพักฟื้น การแบบว่ายังไม่ให้ออกกำลังกาย แบบว่าเว้นระยะเวลาแบบนานสักเท่าไรคะ ที่คุณหมอให้คำแนะนำคุณเอาไว้อะค่ะ?
เนี่ยแหละครับ ช่วง ๆ นี้เลย เพราะว่าตอนที่เราไปตัดไหม มันก็ทิ้งเวลาเกือบ ๆ 2 เดือนแล้วเนาะ แต่ตอนนั้นน่ะครับ ที่คุณหมอเขาบอก ก็คือบอกว่าอย่าเพิ่งออกกำลังกายเลยนะ อย่างน้อยทิ้งช่วงไปก่อน อย่างน้อยคือ 1-2 เดือน 3 เดือน ทิ้งไปก่อน ให้แผลมันแบบเรียบร้อยสนิททุกอย่าง อะไรแบบเนี้ยก่อน แล้วเราค่อยออกอีกทีหนึ่ง เพราะว่าถ้าเราไปออกเลยตอนที่แบบว่า อะ <tsk> ผ่านไปสัก 2 สัปดาห์แล้วเราก็ไปออก ไปยกของหนัก ไปอะไรแบบเนี้ย บางทีมันจะอาจไปมีผลกระทบกับตัวแผล หรือทำให้แผลเนี่ยมันปริ มันฉีกได้ โดยที่เราไม่รู้ตัว เพราะว่า แผลข้างในเรามองไม่เห็นแล้ว ต่อให้ด้านในเนี่ยคุณหมอเย็บเรียบร้อยแล้ว อะไรแบบเนี้ย แต่บางทีถ้าเรายังไปฝืนยกของหนัก หรือว่าไปออกกำลังกายหนัก ๆ เนี่ย บางทีมันก็จะไปมีผลกระทบตรงนั้นได้เหมือนกัน ทีเนี้ยพอมันทิ้งเวลา มันก็สักระยะหนึ่งแล้วอะครับ ผม ใน ในความคิดผมนะ มันก็เกือบ 2 เดือนแล้วอะ มันคิดว่าน่าจะพอออกได้แล้ว แต่พอที่หมอ พอกลับมาคิดถึงคำที่หมอเตือน มันก็เลยยังกังวลอยู่ว่า มันออกได้จริงไหม? กลัวอีก อะไรแบบเนี้ย ก็เลยแบบ กลายเป็นความกังวลของตัวเองตอนเนี้ยอะครับ ว่าจะยังไงดี? จะออกไม่ออกดี แต่อยากออกมาก ๆ เลย ใช่
อืม อืม อืม อ๋อ ค่ะ โอ้ เข้าใจเลยค่ะว่าร่างกายของแต่ละคนอะค่ะ ก็ไม่เหมือนกันเนาะ ต่อให้หมอคุณ คุณหมอเนี่ยจะบอกแบบ ไทม์ไลน์ ให้เรามาแล้วสัก 1-2 เดือน แต่พอเราเว้นระยะ เราก็ยังไม่สามารถรู้ได้ 100% ว่า โอ้โฮ ตอนนี้เนี่ยร่างกายเราพร้อมหรือยัง 100% นะคะ ก็เข้าใจความรู้สึกของคุณเลยค่ะว่า คุณกังวลนะคะ อย่างนี้ค่ะ เราขอสอบถามได้ไหมคะว่า เป้าหมายในการออกกำลังกายของคุณอะค่ะ คืออะไรเหรอคะ? คือเหมือนแบบว่าอยากจะออกกำลังกายแบบความหนักเบาเนี่ยประมาณเท่าไหน หรือว่า อ่า กิจกรรมที่คุณอยากจะไปออกกำลังกายเนี่ยเป็นกิจกรรมประมาณไหนเหรอคะ? ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะ?
ใช่ อ๋อ ตอนเนี้ยอะครับผม ที่ผมดูไว้อะ อาจจะยังไม่ออกกิส แบบไม่ออกแบบหนักมาก ๆ แบบแต่ก่อน เพราะว่าแต่ก่อนเลยผมจะเน้นเนาะที่แบบตรงต้นขาเอย กล้ามท้องเอย อะไรแบบเนี้ย จะเน้นพวกนั้นไปให้มันดูกระชับดูแข็งแรง อะไรแบบนี้เนาะ แต่ว่าตอนเนี้ยที่ผมคิดไว้เนี่ยอาจจะออกเป็นแบบเต้นแอโรบิกเบา ๆ หรือไม่ก็ไปเดิน อะไรแบบนั้นมากกว่า คือยังไม่อยากใช้แรงเยอะ ถ้ากลัวไปใช้แรงเยอะ หรือว่าไปเน้นตรงส่วนใดที่มันใกล้กับแผลมากเกินไปเนี่ย กลัวเดี๋ยวแผลมันปริมันอะไรอีก กลัวว่าแบบว่า มันจะไปกระทบข้างในของมันโดยที่เราไม่รู้ตัว แบบเนี้ยครับ ก็เลยไม่รู้เลยว่า ไอ้เบา ๆ ที่เราคิดอยากจะออกเนี้ย มันก็สามารถออกได้หรือเปล่า? หรือว่าก็ยังไม่สามารถออกได้ในช่วงนี้ อะไรแบบนี้อะครับผม
อืม อา เข้าใจเลยค่ะว่า อ่า ในตอนนี้เนี่ยเราอาจจะมีความกังวลว่า ควรออกกำลังกายในรูปแบบไหนดี ที่จะเหมาะสมในเรื่องของ หลังจากที่เราเนี่ยเพิ่งผ่าตัดมา อย่างนี้นะคะ ทางเราอะค่ะอาจจะแนะนำได้ค่ะว่า อ่า ในเรื่องของการเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มต้นอะไรที่แบบดูเบา ๆ ก่อน อะ อย่างเช่น การแบบว่า ไปเดินสัก 1 ชั่วโมง เดินชัน หรือการเดินบนลู่วิ่ง แบบเนี้ยค่ะ หรือเป็นแบบว่า อ่า Skywalk แบบนี้อะก็ได้นะ คือแบบบางทีเราก็อาจจะแบบมีการพอขยับเขยื้อนในส่วนนั้นแล้วก็ต้องลองเช็คอาการดูค่ะว่า อะ ออกกำลังกายไป 30 นาทีแล้ว แล้วก็ลองหันมาดูว่า อ่า เรารู้สึกยังไง? โอเคกับส่วนนั้นไหม? ส่วนที่เราเป็นแผลอยู่หลังผ่าตัดเนี่ย อ่า มีความรู้สึกเจ็บหรือเปล่า? หรือว่าถ้าไม่รู้สึกเนี่ย ก็อาจจะค่อย ๆ เพิ่ม level ไปค่ะ จากคาร์ดีโอปกติ เดินทันปกติเนี่ย ก็อาจจะค่อย ๆ เพิ่มไปเป็นแบบ อ่า เริ่มยกเวตได้แล้ว อาจจะเวตในส่วนแบบว่าแขน อ่า หน้าแขน อะไรช่วงนี้ก่อนก็ได้ค่ะ
อา อืม ครับ อา อืม ครับ อา ไอ อาจจะยังไม่ต้องเล่นตรงที่มันใกล้กับท้องมาก อะไรแบบนี้เนาะ แต่ผมอะคิดไว้แล้วแหละครับว่า อาจจะออกแบบว่า มัน ที่สวนสาธารณะเนี่ย มันก็จะมีไอ้ที่มันเป็นเครื่องเล่นเบา ๆ ที่มันเหมือนกับให้ผู้สูงอายุขึ้นไปเล่นฟรีได้อันนั้นน่ะ ผมก็คิดว่า เออ อาจจะไปเล่นตรงนั้นน่ะ เป็นการยืดเส้นยืดสาย กายบริหารก่อน แล้วก็อาจจะไปดูในส่วนของตัวเต้นแอโรบิกก่อน ก่อนที่แบบจะมีไปเดิน ไปอะไรแบบเนี้ย เพื่อเป็นการวอร์มอัปตัวเองด้วย แบบว่า เออ ยืดเส้นนิดหนึ่ง แต่ทีเนี้ยไอ้เต้นแอโรบิกอะ ก็ไม่รู้ว่า มันจะไปกระทบหรือเปล่า? เพราะว่าท่าเต้นบางทีมันก็ไม่ได้เบานะ เอาจริง ๆ มันก็แบบมีกระโดดบ้าง มีโยก มีอะไรบ้าง กลัวแบบว่าเต้นไปแล้วเดี๋ยว อุ๊ย แบบตึ๊บ ๆ ที่แผลนิดหนึ่ง แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรไหม? อะไรอย่างเงี้ยด้วย ก็เลยกลัวตรงนั้นไปด้วย แต่พอคุณบอกว่า เออ ถ้าอย่างงั้นน่ะ ลองเป็นเดินไปเลยก็ได้ ผมอาจจะลองเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนดูก่อน ถ้าเต้นมันรู้สึก มันยังไม่โอเค อาจจะงดมันไปก่อนก็ได้ครับ แล้วมาทำเต้น เอ๊ย! มาทำในส่วนของเดินก่อนดีกว่า อาจจะเดิน ไปเรื่อย ๆ รอบสวนสาธารณะ หรืออะไรแบบ ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเดินในลู่ หรืออะไรแบบเนี้ยครับ ผมส่วนใหญ่แบบเดินชมวิว เดินชมอะไรไปด้วย มันได้ไม่เบื่อสำหรับตัวผมเอง ใช่
ใช่ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม โอ้ เข้าใจเลยค่ะ เราอาจจะค่อย ๆ ทำกิจกรรมเสริมก็ได้นะคะ แบบว่าอย่างที่คุณสนใจ ในเรื่องของการเต้นแอโรบิก แบบเนี้ย ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะ บางทีเราอาจจะทดสอบ ในการแบบว่า ลองไปเต้นดูก่อน แต่ว่า เราก็อาจจะออกเบา ๆ ถ้าแบบว่า มีท่ากับต้องกระโดดเยอะ ๆ เป็นเวลานาน ๆ เนี่ย เราอาจจะไม่ต้องทำครบทั้งหมดก็ได้ค่ะ เหมือนแบบว่า ลองไปออกดูก่อน เช็กอาการตัวเองนะคะว่า ตอนเนี้ยโอเคหรือยังกับว่าบริเวณ แผล หรืออาจจะแนะนำอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะ เช่น การตีแบดมินตันแบบเนี้ยคะ ก็อาจจะใช้แบบว่า กล้ามเนื้อบริเวณแบบว่าขา แบบว่าในการเดิน แล้วก็แขนในการแบบว่าเหวี่ยงไม้ ในการตีแบดโต้ตอบกัน แบบเนี้ยค่ะ
อืม อืม ครับ อืม อืม ผมกลัวอะ ถ้าเป็นแบด กลัวไปเผลอกระโดดแล้วมันไปตกผลกระทบหรือเปล่า? อันนี้ไม่แน่ใจ เพราะบางทีก็แบบ อุ๊ย! ลูกลอยมากระโดดตบนิดหนึ่งคล้าย ๆ วอลเลย์บอล อย่างงั้นนะครับ กลัว อันนี้กลัวตัวเองนะ แต่จริง ๆ แล้วมันก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีนะครับ เพราะว่าอย่างน้อยมันก็ได้ออกกำ มัน มันถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีมาก ๆ อีกทางหนึ่งเลย การเล่นแบดมินตัน เพราะว่าตัวผมเองก่อนที่ จะมีการผ่าตัดอันนั้นน่ะ ก็เคยมีนัดกับเพื่อน ๆ ไปเล่นกันประจำทุกวันศุกร์อยู่แล้ว ใช่ ตัวแบดมินตันเนี่ยอะครับ ก็เลยคิดว่า เออ มันก็น่าสนใจ แต่ว่าถ้าไปเล่นกับเพื่อนเนี่ย อาจจะต้องบอก อาจจะ หรือแบบว่า บอกเพื่อนก่อนจับกลุ่ม จับ เอ่อ คู่ อะไรแบบนี้ครับ บอกว่า เฮ้ย! เรายังเล่นแบตไม่ได้นะ อาจจะแบบเบา ๆ ตีโต้กันไปก่อนเล่นแบบขำ ๆ ออกกำลังกายพอยังเล่นแรงมากไม่ได้นะเดี๋ยวกลัวไปกระทบแผลจะต้องบอกเพื่อนเป็นแบบนี้แทน อย่างน้อยมันก็ สำหรับผมเองนะมันก็ได้กลับไปใช้กิจกรรม ใช้เวลาร่วมกันกับเพื่อนด้วยอะ รู้สึกว่า เออ มันก็น่าจะดี ใช่
อืม อืม ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ทางนี้ก็สนับสนุนไอเดียของคุณนะคะ ที่แบบว่า อ่า จะลองไปตีแบตอีกครั้งหนึ่งกับเพื่อนเนี่ย แต่ว่าก็ใช่เลยค่ะอย่างที่คุณพูดเลยนะคะว่าเราอาจจะมีการพูดคุยกับเพื่อนก่อนว่า เออ แบบเรามีความกังวลในเรื่องของ อ่า แผลผ่าตัดที่เราเพิ่งผ่ามานะ อาจจะบอกเพื่อนว่าขอตีเบา ๆ ก่อน แล้วก็จับกลุ่ม แล้วก็ตีโต้กันไปโต้กันมาแบบนี้ค่ะ ด้วยความที่เราอยู่กับเพื่อนด้วยเนี่ย เราน่าจะมีความรู้สึกสบายใจ แล้วก็สามารถที่จะ อ่า พูดคุยแบบคลายความกังวลกับเพื่อนได้ด้วยเช่นกันค่ะว่า หากเรามีอาการบาดเจ็บ อะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ย เพื่อน ๆ ก็น่าจะช่วยตรงนั้นได้ด้วยค่ะ
อืม ใช่ครับ อา ใช่ ๆ ๆ หลอกให้บาดเจ็บ อะ มา ๆ เดี๋ยวพาไปโรงบาล <chuckles> แต่ว่าผมคิดว่าน่าจะ น่าจะไม่ถึงขั้นนั้นหรอก เพราะว่าแผลของผมมัน มันเริ่ม จะบอกว่ามันสนิทแล้วอะ ถ้าดูด้วยตาเปล่าคือก็เห็น จับแล้วปุ๊บ เออ เนี่ยมันสนิทแล้ว มันไม่มีแผลปริหรือว่าอะไรแล้ว ไม่มีเลือดซึมหรืออะไรแล้ว แต่ว่าก็เป็นความกลัวเป็นความกังวลของตัวเองมากกว่าว่า ถ้าไปเล่นอะไรหนัก ๆ แล้วมันจะกระทบอะไรหรือเปล่า อืม ใช่ ๆ วันเนี้ย ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ ได้รู้สึกว่า เออ อย่างน้อยก็มีคนมาให้เราบ่น ให้เรา ระบายนิดหนึ่ง รับฟังเรา แล้วก็ได้รับคำแนะนำดี ๆ ด้วย ยังไงก็เดี๋ยวผมจะเอาคำแนะนำตรงเนี้ย กลับไปลองปฏิบัติ ลองปรับเปลี่ยนเวลา หรือว่าลองกิจกรรมอะไรพวกเนี้ยดู เผื่อมันอาจจะ อา ตรงนี้มันเล่นได้แล้ว มันออกได้แล้ว ผมก็จะ โอเค มา งั้นเดี๋ยว เดี๋ยวมาออกตรงนี้ มาทำตรงนี้ดูดีกว่า อะไรแบบเนี้ย ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ สำหรับวันนี้
อืม ค่ะ โอ้ ยินดีเสมอค่ะ ที่จะให้คำแนะนำคุณนะคะ แล้วก็หวังว่าไอเดียของเราเนี่ย จะช่วยเป็นแรงสนับสนุนให้คุณหายความกังวลในเรื่องนี้ค่ะ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ